Sí, sí, no, no, excelente idea, de verdad, poner a los niños a a que a que la distraigan, o o también, ¿sabes qué se me acaba de ocurrir con esa idea que me acabas de dar? Estos juegos de mesa, el parques o las damas chinas que mis hijos tienen por ahí guardados, y pocas veces lo usan, de pronto le llama la atención. Ojalá le llamen la atención, lo trataría también de esa manera. Porque porque sí le va a mantener la mente ocupada, despejada, y y no va a estar con ellos en en su cuento ya, pues, cuando lleguen de la escuela y toda la cosa. Mm.
Sí, claro que sí. No sé, si en tu ciudad haya actividades para bueno, aquí en esta ci bueno, aquí en la ciudad sí hay actividades para gente mayor de la tercera edad. Y y al es como un tipo club, pero de puras personas mayores. Entonces, no sé si, en tu comunidad hay algún tipo de este, ese tipo de clubs para gente mayor, donde tú la pudieras inscribir y así convive con otras mujeres de su edad, hacen ejercicio. Aquí, bueno, en este caso hacen fiestas, hasta parecen adolescentes, déjame decírtelo. Hacen ejercicio, como para que ella también se sienta, em, vaya, motivada, y y conviva con más personas de su edad con las que pueda platicarle de cualquier cosa.
Me suena, me suena. Mm. Sí. Mm. Mm. Sí. Mm, ¿sabes qué? Sí he visto, he pasado por un sitio que es así como de personas mayores que van durante el día. Y y yo me acuerdo que mi mamá lo hizo hace mucho tiempo en alguna parte, a, que jugaban bingo y cartas, y las ponían a bailar y y era como por raticos, ¿sabes? Es es buena idea. Voy a mirar en línea, porque como te comenté, ese sitio está por aquí cerca, y y tal vez, de pronto bueno, preguntarle primero, pues, que que si le llama la atención, por supuesto, ¿no? Porque hay gente que para todo. Eh, de pronto sí, la verdad no sé, si le llamaría la atención, pero, pues, nada se pierde con intentar, definitivo. Increíble esa ese esa ayuda, esa idea que me has dado.
Guau. Sí, bueno, mira, dicen que de la vista nace el amor, llévala. <laughs> O sea, más es decírle: "Oye", eh, porque se va a sentir como relegada. O sea, yo más bien te sugeriría que la llevaras y y ella solita, ah, o sea, si si le gusta, se va a integrar inmediatamente. Entonces, será como que darle la vista, y y ya ella que decida, pero pero que no se sienta relegada, por porque te quieres deshacer de ella nada parecido, sino que se sienta parte de un proyecto.
Ay, sí, sí. Mm. Claro. Ujú. Mm. Y que le guste, claro Sí, no, no, no. Totalmente, así lo haré, y mil, y mil gracias por todos tus consejos, son de mucha ayuda.
Ay, con gusto.

Guau, qué complicado, déjame decirte, ¿eh?, definitivamente. Oye, ¿y en qué situaciones es donde sientes que hay un poquito de conflicto o o en los límites o en las visitas? ¿Qué es lo que te causa? Bueno, porque ya estás preocupada por la situación de que va a venir, ¿no? Porque ya sabes lo que ya sabes lo que te espera. Entonces, ¿hay algo en particular que te esté afectando más esos límites? Porque la visita, por lo que me dices, no te molesta, que a ti te gusta que venga tu suegra, te la recibes con cariño, abres las puertas de tu hogar, pero a lo mejor los límites que sabes que va a sobrepasar, porque a lo mejor está por ahí el tema. ¿Sí me puedes contar qué límites son los que te están afectando?
Sí. Mm. Ujú. Sí. Ujú. Sí, sí. Ay. Ay, Dios mío. Ujú. Mm. Claro que sí. Mira, tengo varios ejemplos. Mira, por ejemplo, ella, por decirte algo, yo estoy limpiando la casa, un ejemplo, ¿no? Y yo le digo: "Ay, mire, señora Nancy, este, estoy aquí, eh, trapeando. No no no pase o se va a caer, ¿no? El piso está mojado". Y entonces ella como que asoma: "Ya se ya se secó ya se secó", cada 5 minutos, como como los niños chiquitos, ¿no? Entonces yo nah, bueno, eso. Las comidas, entonces ella ella quiere hacer las comidas. Ella: "Ay, no, que tú estás trabajando" y yo: "Ay, no, no, no se preocupe, usted está de visita, no, ni más faltaba". O sea, eh, si me quiere ayudar un día o cualquier otro día, eh, ¿no? Un día, eh, aquí, otro día allá, está bien, pero es que todo el tiempo ella quiere como meterse en la cocina y a mí me gusta hacer mis cosas de la manera como yo las hago, o sea, como el sistema que yo manejo. Entonces, me mueven ese sistema y a mí ya como que se me mueve el piso, ¿no? Y es con buena intención, por supuesto. Ella me está diciendo: "Yo te ayudo a cocinar, tú estás trabajando". Y yo: "No se preocupe, aquí ya todo está listo, está arreglado. Así nos manejamos nosotros en el día a día cuando usted no está. Entonces, tranquila, descanse, que para eso está aquí, para para disfrutar, vea sus novelas, no se afane, que yo tengo todo listo". Entonces eso es otra cosa. Eh, el asunto de la de la lavada de la ropa, ¿no? Entonces ella, eh, yo echo a lavar la ropa, entonces va y se asoma a la lavadora: "Bueno, es que cuando la ropa esté lista, yo yo te la saco y te la pongo en la secadora". Y yo: "No, deje, eso se queda ahí, yo lo saco después cuando tenga tiempo". Son cosas, eh, digamos triviales, tonticas, pero que yo no estoy acostumbrada, porque, como te digo, yo manejo mi sistema aquí y me funciona bien, ¿no? Entonces y no es con mala intención que ella lo hace, es con la intención de ayudar, pero a mí eh, a mí. Digo, yo digo soy yo, como como dice el dicho: "No soy no eres tú, soy yo". <chuckles> Entonces, eh, sí, son son esos peque son detalles muy pequeños y como muy bobitos, pero ay, no, a mí no <sucks teeth> la verdad que que se me va poniendo la piel chinita.
Ajá. Ajá. Ajá. Ah. Ajá. Sí. Guau. <chuckles> Sí, sin duda, ¿no? Guau. O sea, no, o sea, definitivamente está muy interesante la situación, déjame decirte, un poco compleja. Eh, y en algún momento, este, ¿ella tiene mucho tiempo libre, así como lo estoy escuchando?
<chuckles> S Mm.